Mah, allora, mhmm, è capitato, insomma, c ad esempio coi figli, ehm, di, insomma, essere chiamato in causa, su questioni magari di importanza davvero relativa, almeno, diciamo, secondo i miei criteri.
Da pa da parte tua, da parte tua.
Esatto, e e e quindi, non so, ricordo ad esempio, un periodo precedente al Natale, coi figli piccoli che si erano intestarditi entrambi per un giocattolo, non mi ricordo neanche che che che cosa fosse, e e e davvero, no, b trascorso il mese prima dell'arrivo del di di di Babbo Natale, perché era ancora quella fase lì, prosciugandomi veramente le energie, continuando a a chiedere: "Babbo Natale la lettera l'ha ricevuta? Ma non dobbiamo mandargliene un'altra? Ma allora è sicuro che arriva? Ma quando arri" <inhales> E e lì, effettivamente, ehm, insomma, a a volte e era è stato faticoso, ecco, carino, diciamo il contesto, la situazione, eccetera. Adesso, son passati anni, per cui insomma, ricordo anche con dolcezza 'sta cosa, però, diciamo che, effettivamente, ehm, e c'è stato sì, un martellamento costante, "Allora, allora, allora", che che, insomma <sighs> che all'interno, appunto, della quotidianità, con le cose da fare, eccetera, eccetera, insomma, non non sempre è stato è stato, mhmm, <tsk> divertente, ecco, divertene divertente, a posteriori, ma ma poi, insomma
<chuckles> Eh lì lì avere figli è pesante forse. Lì era pesante da gestire. Sì, è chiaro, non è è sem No, no, no non è sempre stata una cosa piacevole da vivere. E invece, mhmm, tu come persona, secondo te sei una persona che magari è, uhm, pesante o prosciuga energia in altri modi su altri, oppure dici: "No, quello non ce l'ho".
Ah. <scoffs> Spero di no! <chuckles> Questo sarebbe da chiedere <chuckles> a chi mi frequenta, e chi mi conosce, però, mhmm, no, io penso di di a a volte, magari, mi rendo conto, ehm, di, mhmm, uhm, come dire, e
Di fare delle cose diverse?

No, quello senz'altro, però ti ti ti volevo dire che magari in quelle circostanze mi mi rendo conto di essere un po' esagerato, no, semplicemente perché la persona magari che mi sta ascoltando non ha tempo, non è nel mood giusto e e e mille altre ragioni. E e lì però, appunto, ma man mano che io parlo mi rendo conto che che magari insomma qualcosa cioè che magari non è quello il momento, ecco, per cui cioè capita anche a me, ecco, di rendermi conto magari di essere, ehm, mhmm, in qualche m misura, uhm, come posso dire
Sì, non tanto pesante, ma magari, ehm, mhmm, inopportuno certo che cioè o cioè un po' troppo esasperante magari su alcune cose.
inopportuno, ecco Ecco sì, sì, sì. Quindi quindi Sì esatto magari magari, che so, ehm, mi è appena successo qualcosa che che voglio che desidero condividere magari con un buon amico, ehm, e magari ci vediamo, però magari il buon amico esce con l'idea di fare qualcosa di un po' più ludico e magari insomma, mhmm, la la cosa che ho da dirgli non è de mhmm, di gravità tale da da fermare il mondo e metterci a parlare di questo. E m'accorgo magari che che così ci sono aspettative diverse e quindi insomma uhm, credo di rendermene conto prima di di arrivare veramente a prosciugare l'energia il prossimo, ecco. Però, a volte appunto, mi mi penso mi capiti ecco.
Sì, sì, sì, sì, sì, diciamo che riesci a fermarti in tempo però, cioè comunque sei consapevole, quindi magari ti fermi un po' pri
Sì pro sì esa ci pr provo, poi magari non sempre funziona, non lo so.
E invece volevo chiederti, a livello personale, ehm, quando una persona capisci che ti può prosciugare tanto e quindi magari le stai alla larga. Cioè quando una persona arriva a quel punto e lui dici: "No, questa persona non voglio più averci a che fare."